जी, मैंने देखी हैं ये चीज़ें आस-पास, मेरा ही मेरी एक महिला मित्र है। जिनको से इनको स एक ही काम के लिए उन्हें और उनके स एक साथ में काम करने वाले उनको ज़्यादा वेतन मिलता है, क्योंकि समाज में ये धारणा बनी हुई है कि महिलाएँ हमेशा पुरुषों से कम काम कर सकती हैं, जबकि ऐसा सत्य नहीं है।
हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ, हाँ। जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही ह हाँ। हाँ, हाँ, हाँ, और हाँ। जी, जी, जी।
ऐसा सत्य नहीं है जबकि क्योंकि महिलाएँ भी बराबरी के हिस्से का काम कर सकती हैं। बट फिर भी बहुत से ऐसी जगह होती है जहाँ उन्हें वेतन में थोड़ी कटौती मिलती है उन्हें। जी।
जी। हाँ। जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो मैं भी यहाँ चीज़ें देख चुका हूँ और मेरी भी एक ऐसी महिला मित्र थी और उसको भी जो है जैसे काफ़ी कम पैकेज पे जो है काम पे रखा गया है और उनसे ये कहा जाता है कि आपका काम जो है और उसको जो काम की ज़िम्मेदारियाँ जो होती हैं ना, वो भी ऐसे काम की ज़िम्मेदारियाँ दी गई हैं जिसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो मेरा मानना है एक तरह से यह भी एक तरह से भेदभाव है और बराबरी का जो एक तरह से अधिकार है ना, वो उस महिला को है। तो आपने भी कभी आपने आस-पास ऐसा देखा है? या फिर गाँव में भी अभी भी ऐसा होता है ना कि महिलाओं को जो है एक तरह से घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और जो है उनको काम करने नहीं दिया जाता। तो आपने भी कभी कुछ ऐसा महसूस किया है इसके अराउंड और कुछ बताना चाहें आप?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
हाँ, मैंने ये तो मैंने अपने खुद के घर में ही महसूस किया है कि जो मेरी बहन है, उन्हें भी उतना परमिशन नहीं मिलता बाहर जाने का और जहाँ तक मुझे लगता है कि ये जो सामाजिक असमा असमानता है, कि महिलाओं को बराबरी का सम्मान नहीं दिया जाता, उन्हें बराबरी की बड़ातो बढ़ोत्तरी नहीं दी जाती है। तो इसकी वजह से समाज में असामता असमानता और भेदभाव भेदभाव भी बहुत पैदा होता है। जिससे जी।
हाँ।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 जी, जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल सही कहा आपने और मैं आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो आजकल देखिए ना मुझे ऐसा लगता है कि वक़्त के साथ-साथ काफ़ी ज़्यादा ऐसे बदलाव हमारे समाज में आए हैं, जिससे महिलाओं के लिए नए अवसर जो हैं, काफ़ी ज़्यादा खुले हैं। तो पहले से जो पढ़ाई-लिखाई होती थी, वो केवल लड़कों के लिए ही हुआ करती थी, है ना? तो ऐसे गह ज़ गुरुकुल जो होते थे वहाँ भी केवल लड़के पढ़ा करते थे। लेकिन अब जैसे-जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ और लोग जो ग एक तरह से शिक्षा का महत्व ज़्यादा जाना लोगों ने, तो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई का एक तरह से मतलब ऑपर्च्युनिटी बहुत ज़्यादा है। आज के समय में लड़कियाँ काफ़ी ज़्यादा जो हैं सीईओ, आईएएस, डॉक्टर या फिर सेना में काफ़ी अच्छे अधिकारी बन रही हैं। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि एक सोफिया कुरैशी नाम की जो हमारी एक अ, ए आर्मी ऑफिसर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो ऐसे जो हैं उदाहरण हमारे समाज में भरे पड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि अ, ये बदलाव समाज में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी हैं। तो आपने भी यही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा महसूस की होंगी, जी आप कुछ बताना चाहें ऐसा कुछ?
उहुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। हुँ। हुँ। हाँ, जैसे महिलाएँ आपने सोफिया कुरैशी जी का नाम लिया। तो महिलाओं को अगर सही दिशा में उनके स उनका साथ दिया जाए और उनकी मदद की जाए उच च हर तरह से फाइनेंशियली मदद आर्थिक वि आर्थिक मदद की जाए और सामाजिक मदद की जाए, तो वो पुरुषों से भी बेहतर कर सकती हैं। अ, ऐसा नहीं है कि वो पुरुषों से पीछे रह जाएँगी, वो पुरुषों से भी बेहतर कर सकती हैं ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल्स हैं मौजूद जहाँ पे महिलाओं ने पुरुषों से बेहतर किया है, उनसे कम सुविधाओं में के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं को हमें आगे बढ़ाना चाहिए।
जी। जी, जी। हुँ। जी, जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। जी। जी, जी। हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी। जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ।

हाँ, जो अ, जैसे कि आपने कहा कि कंपनीज़ में मोस्टली एचआर जो है वो महिलाएँ ही हैं। हाँ, तो ये ये ये चीज़ ये दर्शाती है कि देखिए कंपनी में किसी भी कंपनी में जो एचआर होता है, वो उस कंपनी के ब्रांच या सबसे टॉप ब्रांच होती है? टॉप पोजीशन होती है, तो ये उनका ज़्यादातर लड़कियों का एचआर होना ये दर्शाता है कि आजकल के समय पे लड़कियों को कितनी ज़्यादा सुविधा और कितनी ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। हाँ। जी, तो ये चीज़ ये शो करती है कि लड़कियाँ पुरुषों के ऊपर भी काम कर सकती हैं और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि लड़कियों में ये चीज़ इससे लड़कियाँ और मोटिवेट होती हैं कि अगर हमारे सामने वाली उस पोजीशन पे है तो हम भी उस पोजीशन पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ आगे वाले आने वाले लड़कियों का जो बच्चियाँ है, उनको काफ़ी मोटिवेट करती है इन चीज़ों के लिए।
जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। हाँ।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 हाँ। जी। जी, जी, जी। वो टॉप पे पहुँच सकती है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, सही कहा आपने। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल। जी। हाँ। जी। जी। हाँ। हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है कि जब इंसान एक इंसान जो है, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, तो दूसरी जो उनसे छोटी औरतें होती हैं ना, वो भी इनसे ज़्यादा सीखती हैं और फिर उनके गाइडेंस के थ्रू वो भी जो है जीवन में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है कुछ ऐसी चुनौतियाँ थी हमारे समाज में, जैसे कि पारंपरिक हमारी सोच ये थी कि, मर्द जो होता है वो कमाता है और औरत का काम होता है घर सँभालने का। तो ये चीज़ जो है ये सोच काफ़ी ज़्यादा अब बदली है और इसके अलावा जो है मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पहले से यौन हिंसा की जाती थी, ज़बरदस्ती कई बार औरतों के साथ की जा कर दी जाती समाज में और वो कुछ कह नहीं पाती थी। लेकिन आज के समय में वो जो है, एक तरह से मुँह खोल सकती हैं और काफ़ी सारी ऐसी जो है संस्थान हैं, जो महिलाओं को ऐसे केस में मदद करती हैं और इसके अलावा मुझे लगता है कि पारिवारिक दबाव जो था, पहले से वो ज काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है। आज के समय में काफ़ी सारी औरतें ऐसी होती हैं ना जो शादी नहीं करती हैं, है ना? और जो है नौकरी करती हैं, मन करता है तो नौकरी नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि एक तरह से उनकी जो एक तरह से स्वतंत्रता है ना, अपने जो निर्णय लेने की वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो आपका भी यही मानना है क्या?
हुँ, हुँ। हुँ। जी।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

हाँ, मुझे भी यही लगता है क्योंकि पहले के ज़माने में महिलाओं को इतना दबा के रखा जाता था। इस वजह से उनकी जो रियल जो उनकी क्षमता थी हमें उस बारे में पता नहीं लग पाता था।
जी। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी। जी, जी, जी बिल्कुल। हाँ।
तो अब, जब स अब जब से उन्हें उनके ह उनके हिस्से का उनकी बराबरी दी जाती है उन्हें। तब से वो भी अपनी पूरी पोटेंशियल पे, अपनी पूरी क्षमता पे काम कर पाते हैं और अपनी अ, हर क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं।
हाँ। जी। जी। जी। जी, जी, जी। हाँ। जी, जी, जी बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने और देखिए पहले के समय में क्या होता था ना जैसे मैंने बताया आपको कि महिलाएँ जो हैं केवल घर तक ही रहते थे। आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि गाँव के क्षेत्रों में ना अभी भी ऐसी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा एग्ज़िस्ट करती हैं। है ना? यदि आज के समय में यदि आप देखो तो महिलाएँ भी एक तरह से डॉक्टर, इंजीनियर बन रही हैं, स्पेस मिशन कर रही हैं, स्टार्टअप कर रही हैं या फिर जो है अ, एक तरह से अ अ, लेकिन दूसरी तरफ़ अगर आप देखो तो आज के समय में भी ऐसा हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा उनके प्रति घरेलू हिंसा की जाती है। है ना? दहेज़ ह दहेज़ प्रथा अभी भी जो है एक तरह से समाज में चल रही है। इसके अलावा महिलाओं को जो है ना, काम के बदले कम वेतन मिलता है। तो आपने भी यह चीज़ें अपने आस-पास कभी देखी हैं?
हुँ, हुँ। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ, हुँ।

हाँ, मुझे भी आपकी बात ये बहुत सही लगी, कि वो अपना निर्णय खुद ले सकती हैं और मैं यहाँ पे एक और पॉइंट एड करना चाहता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि अ, महिलाओं की अ, बढ़ोत्तरी के लिए सबसे ज़रूरी पॉइंट मुझे लगता है कि उन्हें राजनीति में भी उनको उतना ही प्रभाव उनको डाल सकती हैं वो, उनको राजनीति में भी उतना ही भागीदारी दिखानी चाहिए। क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, हमारी जो आख़िरी महिला प्रधानमंत्री थी, वो श्री इंदिरा गांधी जी थी, जो कि नाइनटीन एटी फ़ोर में बनी थी। तो कितने साल हो गए, दशक हो गए किसी महिला को प्रधानमंत्री बने हुए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे अ, समाज में महिलाओं को राजनीति में भी बढ़ोत्तरी दी जानी चाहिए, उनकी भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस बारे में?
जी, जी। हाँ। जी। जी, बताइए, बताइए। हाँ। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी, जी, जी, ब जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा बिल्कुल सही कहा, और मैं आपके विचारों से काफ़ी ज़्यादा एक तरह से प्रभावित हूँ और आपके विचार काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इसके अलावा मुझे लगता है कि थोड़ी-बहुत चीज़ें जो हैं, हम अभी के समय में भी कर सकते हैं, जैसे कई बार ऐसा अ, ऐसा भी हम बच्चों को लो या फिर लोगों को, समाज को, या समझा सकते हैं कि अभी जो मतलब जैसे घर में बेटा इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से बेटी बेटियाँ भी इम्पोर्टेंट होती हैं। लेकिन आज के समय में भी देख रहा हूँ ना, कि कि बच्चे लो पैरेंट्स हैं, वो बेटियों के पढ़ाई-लिखाई में इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं करते, जितना वो बेटों की पढ़ाई-लिखाई में करते हैं। तो आपने भी हो चीज काफ़ी ज़्यादा नोटिस की होगी कि बच्ची को तो वो एक तरह से घर के पास ही रखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे को वो बाहर भेजा दे देते हैं, ताकि जो है उसकी पढ़ाई-लिखाई पे ज़्यादा ख़र्च करते हैं, ताकि वो अच्छा-खासा पढ़ा के जो है कमा सकें। तो मुझे लगता है ये सोच बदलने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और इसके अलावा मुझे लगता है कि महिलाओं को भी चाहिए कि आजकल के समय में अपने जो रोल मॉडल लोग बनाती हैं, वो भी किसी महिला को ही बनाए, तो आप क्या मानना है इस बारे में?
हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी। हाँ, हाँ। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हाँ, ये तो बहुत सही बात है आपकी कि महिला को डेफ़िनेटली शिक उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अगर महिलाएँ जितने ज़्यादा शिक्षित होंगी, उतना ही ज़्यादा उनके समाज की बढ़ोत्तरी होगी। और हाँ, रही बात रोल मॉडल की, तो डी ये बात तो डेफ़िनेटली सही है कि उन्हें अपना रोल मॉडल ना, एक ऐसा चुनना चाहिए जो महिला ही हो, क्योंकि उससे वो अपने रोल मॉडल को ज़्यादा खुद से रिलेट कर पाएँगी। और हाँ। जी।
जी, जी। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और मुझे लगता है कि आज के समय की यह एक तरह से ज़रूरत भी है कि आप जो है महिलाओं को बढ़ाएँ, क्योंकि आप यदि विदेशों में देखें ना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्तर पे जो है महिलाएँ जो काम कर रही हैं। जैसे आपने सुना होगा जॉर्जिया मेलोनी, एक अ, इटली जो है काफ़ी सशक्त नेता हैं और प्रधानमंत्री भी हैं, तो मुझे लगता है कि औरतें आज के समय में इतनी ज़्यादा पढ़ ली चुकी हैं, कि एक तरह से वो काफ़ी ज़्यादा डिसीज़न ले सकती हैं, काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट पदों को सँभाल सकती हैं। तो मेरा मानना तो यही है कि अ, एक तरह से अ, मैं जो है महिलाओं को एक तरह से जो है आगे बढ़ाना चाहिए और जीवन में कोशिश करते रहना चाहिए कि अपने बहनों को या फिर जो है, अपनी औरत को ऐसे जो है सहयोग करते रहें, जिससे वो भी जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े और एक तरह से उन पे जो है काफ़ी ज़्यादा उनका भी एक तरह से जीवन कब हम अच्छे से सुधार सकें। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपके विचार जान के और आपके विचार काफ़ी अच्छे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में भी हमारी फिर ऐसे ही बात होगी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका।
हुँ। हुँ, हुँ। जी, जी।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 जी। हुँ। जी। ज़रूर, ज़रूर। धन्यवाद।

हाँ, ये बदलाव तो देखा गया है कि लड़कियाँ अब अपनी बातें खुल के रख सकती हैं सामने और ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से ऐसी लड़कियाँ जो अपनी बातों को मन में दबा के रखे रखती थीं, उस वजह से उनकी भी मतलब वो उनको भी काफ़ी मेंटली स्ट्रेस हो जाती थीं वो, जिस वजह से वो अपने काम अच्छे से नहीं कर पाते थे, और उनको काफ़ी दबना पड़ता था। बट जब से ये चीज़ हुई है कि लो लड़कियाँ अपनी बातें खुल के रख सकती हैं सामने, तो इससे क्या हो गया है ना हमारे जो समाज में है वो आपस में लड़के और लड़कियों के बीच में बातचीत काफ़ी सुधर गई है और उन दोनों साथ में ग्रो कर सकते हैं बात तो करके।
हाँ। जी। जी, जी, जी, जी। बिल्कुल। हाँ। हाँ। हाँ। जी, जी, जी। हाँ। हाँ। जी, जी, जी, जी, बिल्कुल। हाँ। जी। जी, जी, जी। बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी, जी, जी। हाँ। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने और आपकी बातें जो हैं, आपके विचार मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और इसके अलावा देखिए, भारत सरकार ने मुझे लगता है काफ़ी अच्छे काम किए हैं कि जैसे ट्रिपल तलाक़, जो एक बिल था, वो जो है भारत सरकार लेके आई और उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अधिकार मुस्लिम महिलाओं को दिए गए। तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा उनको बराबरी का अधिकार मिला और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा कानूनी सुरक्षा जो है हमारी सरकार पहले से ही देती है, जैसे घरेलू हिंसा के ख़िलाफ़ जो है हमारे पास काफ़ी अच्छे जो एक तरह से धाराएँ हैं, इसके अलावा यौन उत्पीड़न यदि आप
हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। हेलो। हेलो।
तो एक तरह से यूनिफाइड जो है। ये जो है ये ऐसे कानून भी 1-2 राज्यों में जैसे उत्तराखंड जैसे राज्य में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को जो है काफ़ी ज़्यादा अधिकार आज के समय में मिले हुए हैं। हालाँकि कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं, जहाँ महिलाएँ अपने अधिकारों का गलत यूज़ करती हैं लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कुछ महिलाओं को जो है अ, एक तरह से अगर आप छोड़ दें, तो बाकी महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो है अभी के स्तर का जीवन हो चुका है। आपको क्या लगता है इस बारे में?
जी। हाँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हाँ, इन सब चीज़ों से महिलाओं का जो जीवन का स्तर है और उनके जो जीवनशैली है, उसमें काफ़ी सुधार आया है जैसे महिलाएँ अब अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देती हैं, अपने अपने बॉडी बनाने में, अपने फिजिकली फिट होने में ध्यान देती हैं, वो योगा करती हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा हाथ इंटरनेट का भी है जिससे वो उनको सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, उनको इन्फॉर्मेशन भी चीज़ करने की। तो कहीं न कहीं मुझे महिलाओं के बढ़ोत महिलाओं के जो विकास है, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे महत्व इंटरनेट का लगता है, जो उसकी हेल्प करता है।
जी। जी। हाँ, हाँ। जी। जी। हाँ। जी। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ, हाँ, बिल्कुल। हाँ। जी। हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। हाँ। जी। हाँ। हाँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ, हाँ, हाँ। और इसके अलावा मैंने यह भी देखा है ना, कि पहले से क्या होता था महिलाएँ जो हैं कार्यस्थल पे जो है इतना ज़्यादा काम नहीं किया करती थी और कार्यस्थल पे यदि जो ऑफ़िस होता है, कॉर्पोरेट होता है, इनमें महिलाओं का योगदान इतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन पिछले 1-2 दशक में यह काफ़ी ज़्यादा नंबर से बढ़ा है, और आजकल मैं देखता हूँ कि, महिलाएँ काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सेल्स-मार्केटिंग एचआर में तो एक तरह से पूरी औरतें ही भरी पड़ी हैं। तो यहाँ में बदलाव मैं देख के काफ़ी ज़्यादा अचंभित हो जाता हूँ, क्योंकि मुश्किल से एचआर में 1 या 2 ही लड़के होते हैं, बाकी सारा तो एक तरह से एचआर किसी भी कंपनी का जो है, महिलाओं ने ही सँभाला है। तो यह चीज़ काफ़ी ज़्यादा देखने में अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि इससे जो है महिलाओं को एक तरह से आज़ादी मिलती है अपना खुद के एक तरह से पैसे कमाने की और मुझे लगता है जब इंसान खुद से पैसे कमाता है ना, तो उसके डिसीज़न काफ़ी ज़्यादा मेकिंग डिसीज़न, मेकिंग पावर जो होती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आपके विचार मैं जानना चाहूँगा।
हुँ, हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी। बहुत कम था। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। हाँ। हुँ।